Eee, ı öncelikle durumunu kesinlikle anlıyorum. Çünkü gerçekten yemek yapmak uğrak uğraş isteyen bir şey, yani. Hem onun markete onun için markete gitmek, daha sonrasında işte, eee, hazırlığını yapmak, bunun işte buna işte işte sebzelerini, meyvelerini yıkamak ya da işte onları doğramak, pişirmek yani; e, daha sonrasında da atıyorum, bulaşık makinen yoksa onları elinde yıkamak, gerçekten uzun bir süreç. Yani, evet, yani, zaman isteyen bir şey. Eee, zaman isteyen bir şey olduğunda da çoğu insan gerçekten, eee, hazır yemeklere gidiyor. Yani, ımm, zaman ve bütçe yani böyle artı, eksi yapıldığında çoğu insan m maalesef ki b belki de yani, hazır yemeğe gidiyor. Ya, bu dışarıda bir restoranda da olabilir ya da, eee, sipariş de olabilir ya da, ımm, marketten alınan bir abur cubur da olabilir. Durumunu kesinlikle anlıyorum. Sana şunları sormak istiyorum, sorununu daha detaylı anlayabilmek için. Yani, sen çalışıyor musun? Hani, günde vakit mi bulamıyorsun yemek yapmak için? Yani, genel sorunun asıl motivasyon eksikliğin neyden kaynaklanıyor?
Evet, evet. Aynen. O da var. Hı hı. Tabii. Aynen öyle. Çok doğru. Tabii. Hı hı. Evet, çalışan biriyim. Yani, geldiğim zaman da kendimi biraz yorgun hissediyorum aslında, işten geldiğimde. Yani, yemek yapmayı hiç bilmiyorum gibi bir durum söz konusu değil aslında. Bildiğim bayağı bir yemek de var. Hatta biliyorsun internete yazdığında çok farklı, farklı tarifler çıkıyor. Aynı yemeğin 100 tane tarifini bulabiliyorsun. Ama ya, burada işte bir başlama noktasını bulamıyorum. Ama bu da tabii, beni endişelendiriyor. Çünkü hani, biraz sağlıklı beslenmediğimin de farkındayım. Yani, sanki kendime zarar veriyorum bile bile. Yorgun hissediyorum kendimi. Evet, bazen hatta mide yanması hissediyorum. Yani, her gün aynı şeyi yemekten dolayı bünyemin biraz hat iii, zarar gördüğünü hissediyorum ve en kötüsü de suçluluk duygusu. Yani, her sipariş verdiğimde içimden, "Hani, bu son olsun. Uzun bir süre artık söylemeyeceğim. Yemek yapmaya başlayacağım." diyorum ama sonra yine ister istemez aynı döngüye girdiğimi hissediyorum. Kendimi aynı döngünün içinde buluyorum yine. Yani, yorgunluktan, isteksizlikten, bazen alışkanlıktan hep, hani, aslında o an için kolay olanı seçiyorum. Yani, bilmiyorum burada, ııı, ne yapmak gerekiyor? Çünkü içimde şöyle bir düşünce de var; yani, şimdi yemek yapacağım, onu hani, yarım saat ile 1 saat aralığında sürecek o yemeği yapmak ama yemek 5 dakika, 10 dakika sürecek. Yani, değmez gibi de düşündüğüm oluyor bazen. Ama yani bu böyle gitmez yani, bir yerden başlamam gerekiyor. Sevdiğim yemekleri mi yapmalıyım? Yoksa hani, her yemeği yemeğe mi alışmalıyım? Ama bir şekilde benim hani, evde yemek yapmaya alışmam lazım. Bu alışkanlığı kazanmam lazım, yani, burada gerçekten biraz tavsiyeye, yardıma ihtiyacım var.
Hı hı. Anladım. Hıı, anladım. Evet, evet. Hı hı. Anladım. Hımm, evet. Anladım. Hı hı. Anladım. Hı hı. Tabii. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı.